Mm. 'Yan, maganda pong tanong 'yan, 'no. Ah, siguro isa sa pinaka, ah, dahilan ay, ah, wala silang maayos na trabaho or maayos na kinikita sa pinagkakakitaan nila. Kasi, 'di ba ho ba, ah, 'yong ibang 'yong napansin ko lang naman po, 'no, sa ibang kamag-anak ko, eh, wala silang, ah, pinag-aralan. Kumbaga hindi sila nakapagtapos sa pag-aaral. So siyempre dahil do'n, hindi naman din gano'n kaganda 'yong mga nakukuha nilang trabaho. Tapos ang dami rin nilang anak. So ma laki ng gastos at, ah, wala naman silang sapat na pera pangtustos. So siguro talagang, ah, kakulangan sa pagpaplano, 'di ba po ba. Is isa 'yon sa pinaka sa tingin kong dahilan. Kasi kung naplano mo naman 'yong mga bagay-bagay hindi na aabot sa ganiyan. Ayan po, at sa pangalawa tingin ko sa kultura nating Pilipino, eh, uso talaga 'yong hingi sa kamag-anak, hingi sa ganito, aasa sa ganito. Sasabihin, "Para namang hindi tayo magkapatid niyan. Para namang hindi magpinsan." 'Di ba 'yong magpaparinig pa? Ayun po.
Lagi. Mm. Hmm, mm. Oo. Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Ayun, mm. Mm. Hmm. Hmm, mm. Ayan, oo nga. Hmm, mm. Hmm. 'Yon na nga, mm. Hmm. Tama. Tama, tama. Mm. Hmm. Ayun na nga, eh. Tama, tama. Hmm. Ayan. Asa, asa. Oh, ayan na nga. Ayan na nga. Oo nga. Ay naku, tamang tama ka diyan. Oo, 'yun nga siguro kultura at saka may kultura din tayong Pinoy na hindi tayo marunong mag-budget. Para bang ano, karam
Kultura. Opo, at at hindi rin marunong tumanggi.